والله بصراحة يعني أنا لاحظت عارفة إن أنا أنا أصلًا لمّا رجعت أنا يُعتبر ما كانش في حاجة أنا كنت ناسي كل الأفكار الأساسية لكن آه، ف أيوه.
إمم. آه. أكيد. طب اس طب استنى بس عايزة إيه أسألك سؤال معلش، نرجع بس خطوة شوية لمّا كنت صغيّر، إيه اللي وقّفك الفترة دي؟
آه. <laughs> يعني هي حاجة مضحكة.
عشان أنت قُلت لي دلوقتي: "أنا نسيت، كنت ناسي"، فأنا عايزة بقى اعرف أنت وقِفت ليه ال الفترة دي كلّها؟
هي حاجة مضحكة، تمام بس أنا كان بييجي لي إحباط إن أنا ما كنتش عارف اكسب لا أبويا ولا أخويا تمام؟ ف أنا بقى اللي هو ده مش مكاني، تمام، والسلام عليكم كمّلوا أنتم تمام؟ العبوا سوا أنا أنا مش هاقعُد أنا اخسر من كلّه يعني عيب أنا عايز احس إن أنا بانجح في حاجة.
ها، قُل. يا خبر! <laughs> آه. آه. يا خبر أب آه. طب ليه بابا ما كانش بيقول لك مثلًا أنت لسه صغيّر وهتتعلم برضه، أكيد كان بيقول لك الكلام ده بيشجعك أكيد، بس أنت بقى اللي كنت لسه مش فاهم اللعبة ازاي. <chuckles>
هو آه آه بالضبط، يعني أنا فعلًا كنت صغيّر ولمّا بقى احس أخويا اللي اصغر منّي فاهم عنّي، فأنا لأ إيه الإحباط ده هو آه مهما كان في تحفيز بس أنا لو مش شايف نتيجة جوايا، <tsk> اتضايقت بصراحة فاللي هو كنت إيه مش لاقي حد حتى يعني أتشطّر عليه ولا اكسبه فقُلت سلام أنا عايش اخسر على طول ده إيه اللعبة دي. <laughs>
آه. إمم. آه. آه. خلاص بقى <laughs> أنت خُفت بقى من أخوك لا ي لا يكسبك هو كمان أكيد. <laughs>
آه، كان بيقعُد يحفِّل عليّا على طول على فكرة لمّا يكسبني، ويقعُد يقول لي: "أنت أنت خلاص ما لكش في اللعبة دي" ومش عارف إيه.
<chuckles> طب آآ، فأنت بقى يعني خدت بقى وقت شوية خ يعني سِبتها كده فترة كده أكيد اتلاهيت بقى طبعًا ب بمذاكرتك والدراسة والكلام ده، ورجعت لمّا كبرت تاني حنيت لها بقى إن أنت ترجع للعبة دي تاني.
آه. آه.

آه طبعًا على فكرة يعني، هو المبادئ بتاعتها هي سهلة بس بصراحة عارفة، أنا باحس إن أسهل وقت الواحد يتعلّم فيه وهو صغيّر، يعني دي حاجة أنا اكتشفتها فعلًا، خصوصًا يعني هو ممكن الناس تتعلّم وهُم كبار وناس كتير على فكرة على القهاوي وسوا بالاقيهم بيلعبوا شطرنج وهُم ناس كبيرة، بس دايمًا مستواهم بيعلَق في نقطة معيّنة ما حدّش يقدَر يعدّيها، يعني هو إحنا بنقيس في الشطرنج المستوى بحاجة اسمها ELO تمام، فالELO ده يعني يعتبَر مثلًا مبتدئ تمام، في حدود 600 تمام، آآ المتوسط في حدود
وهو صغيّر. إمم. امم. كبار. إيه هي بقى؟ آه. إمم. تمام. إمم. مُبتدِئ. آه. يعني بمعنى مثلًا level؟
آه، حاجة زي فعلًا الlevel بتاعه تمام، بس إحنا بنقيسها بقى بأرقام، يعني الأرقام دي بتحدّد مهارة الواحد، يعني مثلًا المصنَّفين العالميين واصلين ل2800 وحاجة تمام، ف
level، آه، تمام. إمم. آه. اللي هي النقط تقريبًا، بيتهيّأ لي كده، نقط، آه، آه.
آه بالضبط، هي فعلًا النقط، ف
طَب أنت بقى واصِل لكام؟ <chuckles>
أنا يعني، <laughs> لا أنا أنا ضِعت بصراحة بَعد ما وقّفت، فأنا حاليًا، حاليًا في رحلتي للرجوع، أنا واقف عند 1000 لسه.
لسه؟ <laughs> آه. طَب ع يعني معقولة أهو، بدأنا أهو أول نش لو شدّيت حيلك شوية، خلاص تمام، هتوصَل برضه يعني، في الطريق يعني، <chuckles> آه، آه في الطريق.
آه. آه، يعني متوسّط، في الطريق يعني نفِسي والله أرفَع وأعدّي ال2000 يعني ده الهدف بتاعي دلوقتي.
طب إيه اللي يخلّيك بقى توصَل فيها وتعدّي بقى ال2000 زي ما أنت بتقول كده؟